Kültürü öğrenmek, günlük hayatı öğrenmek, yani.
Eee, Evet, onu öğrenebilmek için, bir de, hani, ülkede ne oluyor diye, zaten merak ediyorsun ama, işte, meşhur gazetelerden biri hep öyle yanıltıcı şeyler atıyor. E, ben de diyordum, hani, o kadar kötü bir şey değil aslında, ııı, ama, hani, niye böyle atıyorlar? Hani, içeriğine bakınca, hani, şey yok ama çok kışkırtıcı şeyler var. Iıı, medyanın böyle yaptığı zaman zaman manşetler oluyor.
Hı hı. Evet. Bazı insanlar sırf, eee, içeriği okumadan haberi okuyorlar, onları yanıltmak, yönlendirmek için bazı gruplar yapıyorlar bunu, ne yazık ki.
Evet. Evet, evet. Medyanın böyle bir şey etkisi de var, yani, eee, haberi, eee, gazetede verirken ya da televizyonda da bunu yapıyorlar bu arada.
Hı hı. Her yerde yapıyorlar. Direkt bir devlet sansürü olmasa bile bu, eee, medyanın bulunduğu, şirketin kendi inançlarına göre bir, aslında bu da bir sansür. Bu da gelişmiş ülkenin, 1. dünya ülkelerinin de var olan başka bir çeşit sansür.
Eee. Evet. Evet. Peki, bu son olayda, ııı, yerel medya orada nasıl tepki verdi, mesela? Iıı, T Trump, işte, Trump, Zelenski olayında ya da sen
Son olay dediğimiz, eee, Trump'ın Çok, eee tabii Zelenski'nin yanında tabii ki, özellikle bulunduğum yer, eee, Rusya'ya sınırımız var bizim, çok büyük bir sınırımız var. Finlandiya'da yaşıyorum. Eee, Rusya'ya çok büyük sınırımız olduğu için Rusya'ya çok karşıt medya, Rusya'dan çok korkuyor. Eee, herhangi bir Rusya'nın yararına olabilecek bir şeye haber yapılmıyor, uzak duruluyor.
Hımm, anladım. A, anladım. Evet. Hı. Anladım. Orada da aslında bir ş şey olduğunu gös evet. Anladım. O, y biraz şeyi göstermiyor mu? Hani, korktukları için, biraz düşman da gördükleri için, tek taraflı aslında haber yapılıyor. Evet. O konuda mesela bu son, işte, dünyanın da herkesin konuştuğu olayda, eee, yani, en son o, hani, aklımıza geldi diye söyledim. Eee, bayağı mesela tek taraflı haberler okumuşsun. Eee, benim bulunduğum ülkede de bu arada öyleydi ama, ııı, 2 ülkeden hani Türkiye'den de bazen haber takip ediyorum ben Türkçe dilinde. Eee, orada biraz şey tabii, ııı, hani, %70'e %30 diyebilirim. Eee, %100 değil, yani. Eee
Çok doğru, kesinlikle, tek taraflı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet, kesinlikle değil, hiçbir yerde değildir %100

Evet. Peki Evet.
Ama o bile bir şeyin göstergesi aslında, hani, işte, medya sektörüne olan müdahalenin ve, eee, haberlerin mesela, eee yani öyle bir yerde haberler de yayılamıyor tabii. Hani, bu saydığımız diğer ülkelerin bi birçoğunda da geçerli. Oranlar değişiyordur sadece biraz.
Tabii. Aslında sosyal medya bu konuda çok yardımcı olan bir, eee, araç.
Evet. Ama sosyal medyada da artık son dönemde çok fazla ban'lanıyor engelleniyor. Eee, o tarz, eee, şeyler var.
Ne yazık ki, ne yazık ki. Son dönemlerde duyduğumuz başka bir haber de mesela İstanbul Belediye Başkanı'nın yasaklanması.
Evet. Evet bir de o O o durum var. Ama ben, hani, şey, dünya geneli olarak, ııı, düşündüm. Eee, hani, o biraz da, eee, iç siyasete aslında hitap eden bir durum.
O da çok şaşırtıcı bir haberdi. Hı. Tabii, tabii. Dünyada çoğu kişinin konuştuğunu haberi bile olduğunu zannetmiyorum.
Evet ya. Eee, çok normal. Eee, çünkü şey olarak görüyorlar, hani, bir belediye başkanı normal, yani. Herhâlde bir bir durumlar oldu. O yüzden, eee, tutuklanması, hani, ııı, çok Evet, evet, yani batılı ülkelerde eee Evet, batılı ülkelerde nadiren de olsa öyle şeyler oluyor, eee, ve, hani, evet, iç siyasete yönelik bir skandal ama, hani, orada da onlar da onu diyorlar, yani, hani, çıkıyor. 100 kişiden 1 tane kötü çıkıyor, işte. Eee, onlar da öyle düşün düşündükleri için bence normal geliyordur, yani, o süreç. Eee, ama iç siyasette tabii, çok normal karşılanmadı. Biraz altı dolu olmadığı için.
Evet. Yolsuzluk vardır, bir mü eee, şey almıştır, para almıştır diye. Mutlaka, her yerde çıkıyor. Ben, eee, son zaman Evet. Tabii ki. Çünkü cumhurbaşkanı adayı olarak görüldüğü için bu, eee, İstanbul Belediye Başkanı.
Evet.

Iıı, ya bayağı şey oldu, konuşuldu. Şakalar falan yapılıyordu olayın üstüne. Eee
Ben hiç ben Amerika'da yaşamadığım için Amerika'da ne konuşuluyor tabii ki doğal olarak bilmiyorum ama benim en son duyduğum, eee, onlardı. Son zamanlarda çok şeyi duyuyorum işte.
Hımm evet. Senin yaşadığın ülkede peki hani, etrafında falan bu, ııı, Trump ve Zelenski olayı diyeyim ona. Eee, o konuşuluyor muydu?
Evet. Çok fazla konuşulmuyor, eee, sokaklarda. Biraz sakin, olaysız bir yerde yaşıyorum. Eee, çok fazla insanlar umursamıyor ama, eee, kendi arkadaş grubumda biraz konuşmuştuk. Öyle.
Hımm, anladım. Anladım. Imm, evet. Ya yine bir şey olmuş konu, eee, yani p yani bir konu olarak konuşmuşsunuz arkadaşlarınızla da. Hani, normalde her hadise böyle konuşulmaz çünkü, eee, arkadaş ortamlarında.
He Evet evet, mutlaka. Evet, eee, yani bizim arkadaş grubumuz biraz haberleri takip eden, biraz bilinçli, biraz grup diyelim, eee, haberleri takip edip konuşmayı seviyoruz, yorum yapmayı seviyoruz. Gerek belli bir tarafta, gerek başka bir tarafta konuşuyoruz.
Hı, anladım. Anladım. A ama genelde işte öyle durumlarda hep şey konuşuluyor böyle, iç siyaset falan konuşuluyor. Hani, eee, içerideki durum biraz daha direkt et etkiliyor ya. Yani atıyorum işte, eee, o an i
Hı hı. Evet, doğru, doğru. Eee, ben İskandinavya'da yaşıyorum, Finlandiya'da yaşıyorum, eee, hiç işte olan biten bir şey olmadığı için seçim, eee, gündemi biraz uzakta kaldı. Seçim senesi 4 senede, 5 senede bir oluyor. Seçim senesi gelmeden yok yani.
Imm. Orada iç siyaset de yok tabii. Evet, doğru. E eee Doğru. Doğru. Kıta Avrupa'sı yani anladım. Güney'de mesela hani, eee, daha İtalya'da, eee, Fransa'da falan daha tabii hareketli oralar. Eee, sürekli de birtakım olaylar da oluyor orada tabii. Almanya da bunlara dâhil, eee, ama yani İskandinav ülkeleri dediğin gibi çok küçük, çok nadiren birtakım hadiseler cereyan ediyor. Eee, ben bayağı hani, eee, uzun zaman hiç haber almadığım dönemler vardır oradan.
Evet. Evet. Hı hı. Sakin. Mutlaka, mutlaka. Ben de çok yani lokal, eee, oluşan şeyleri yeri geliyor haftalar geçiyor. İii, burada olan herhangi bir şeyden habersizim. Herhangi bir şey burada olan bir şey görmüyorum. Hep dış haberler, dışarıda olan şeyleri görüyorum.

Katılıyorum ben de. Eee, sosyal medya ama işte bunu biraz engelliyor. Hem insanlar kolayca haberleri çevirebiliyorlar, hemen bir tuşa basarak falan. Eee, diğer insanların perspektiflerini, yorumlarını görebiliyorlar. Biraz bağımsız habere izin veren bir araç sosyal medya aslında. Sadece devlet kontrolü, her ne kadar yasaklamalar gelse de.
Eve Evet. Evet. Onu n normal, o onu soracaktım. Normal medyada, mesela yaşadığın ülkenin medyasını takip ediyorsan eğer, ııı, biraz, hani, gelişmiş ülkeler, o bölgedeki ülkeler... Orada, ııı, şey oluyor mu mesela? Iıı, farklı görüş çok fazla görüyor musun? Iıı
Evet. Evet, evet, mutlaka. Eee, şav a Tarif ettiğim şirkete, takip ettiğim şirkete göre değişiyor, okuduğum şirkete göre değişiyor. Bazıları daha nötr buluyorum ama çok fazla yanlı haber de gördüğüm oluyor, yani sadece
Imm, eee, anladım. Evet. Iıı, anladım. Yanlı derken, hani, statükonun yanında olan haberler mi? Hani devlet eleştirisi mi çok az, yoksa?
İ yok, d devlet eleştirisinden ziyade, bir politik bir gruba yönelik eee işte politik bir eğilimi olan... Mesela çok görüyorum ben burada, eee her ne kadar gelişmiş ülke basın özgürlüğü falan deselerde mesela bazı şirketler var, bazı gazeteler, bazı haber kanalları; sürekli sürekli belli bir ideolojiye, ya, eee, eğilerek yorum yapıyorlar her şey. Mesela yoruma bakıyorum, şeye bakıyorum, habere bakıyorum.
Hımm, anladım. Anladım. Evet. N evet. Hımm, anladım. Evet, liberal bir şi şeyse, eğer bir inanışları varsa liberal politikaya, liberal yayınlar yapıyorlar. Onu demek istiyorsun. Iıı, anla ı
Iıı, evet. Mutlaka. Ço çok fazla, onu demek istiyorum. Mesela bir tane şirket var. Eee, başlığında işte, eee, "A iş işsizlere olan, eee, verilen para düşürülecek, işsizlerden devlet para alıyor" diye bir başlık atılmış. Detayına baktım. Eğer işsizsen ve 3 ay içinde herhangi bir iş başvurusu yapmamışsan, hiçbir yerde bulmaya çalışmıyorsan, işsizlik maaşına bir in indirme gelecek sadece. Düşürecek, kesmiyorlar bile. Aslında çok mantıklı ve adil bir karar ama bunu, "İşsizlerden devlet para alacak." diye başka başlık atmışlar. Bence bu çok taraflı, çok yanlış. Hiç doğrudan uzak bir haber yani, evet.
Evet. Hımm, anladım. Evet. Hımm, <smacks lips> anladım. Anlad Evet. Ha anladım. Anladım. Evet öyle, eee, yanıltıcı başlıklar ben, ııı, 90'lı yıllardan Türkiye'den hatırlıyorum. Çok fazla vardı, o tarz, ııı, böyle. Eee, çocuktum ben de çünkü biraz hani meraklı oluyorsun gazete başlıklarına falan. O o tarz yönlendirici ve yanıltıcı başlıklar, ııı, çok fazlaydı. Eee, biraz şey yapıyor beni aslında; o tarz haberler rahatsız ediyor. Iıı, ş
Hı hı. Evet. Maalesef. Beni de çok rahatsız ediyor, yani moralim bozuluyor. Bu yalan; yani bu, direkt yalan söylemek ve kimse de bir şey demiyor. İzin de vermiyorlar, ceza da almıyorlar; izin de veriliyor. Ya, sinirimi bozuyor benim.
Evet.